Mình thấy cái quyết định của bạn đúng đắn đấy chứ. Ờ, nhất là với những cái bạn trẻ ngày nay đang rất là mông lung. Với lại là, kiểu như, ờ, ở cái độ tuổi, ờ, khi mà lớp 12 á, đứng trước một cái quyết định, ừm, rất là quan trọng trong cuộc đời ấy thì mình nghĩ là nó cũng nó cũng là một cái quyết định, kiểu như là, à, chưa thể nào mà chính xác ngay lập tức được. Nên là nó hoàn toàn không phải là lỗi của bạn. Mình cần phải có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu bản thân cũng như là tìm hiểu trước những cái ngành nghề nào mà xem nó có phù hợp hay không chứ. Thế thì, ờm, với cái, ừm, suy nghĩ của bạn đi thì bạn nghĩ là có cái cách nào để có thể thử nghề trước khi mà mình gắn bó lâu dài không? Và bạn nghĩ là phải thử bao lâu thì đủ?
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Đúng. Ừ. Ừm. Vâng. Ờ, mình nghĩ là cũng phải 6 tháng hoặc là 3 tháng nha, <laughs> mình, ờ, mình nghĩ là, trước khi mà mình quyết định vào một cái đại học nào đó, vào cái nghề nào đó, ờ, mình nghĩ là mình nên giáo dục học sinh từ năm lớp 10 đi, năm lớp 10 năm mười một đi, tại vì thường tới năm lớp 12 rất là nhiều việc, ha, đúng hông? Mình phải thi cử, ờ, mình chọn đại học rồi mình chọn nhà ở. Rồi tự nhiên phải chọn thêm nghề nghiệp nè, không? <laughs> Rất là nhiều đó ha, ha, mình thấy nó mình nên, ơ, gọi là giáo dục từ trước, mình thấy bây giờ trường ở dưới quê mình cũng rất là tốt trong việc này, có mấy cái, kiểu như là, cái ngày hội nghề á, ờ, cho mấy em, ừm, có cơ hội mà giao tiếp với mấy cái xí nghiệp và với doanh nghiệp nào đó, mình thấy rất là tốt ha. Ừm.
À, 3 tháng hoặc 6 tháng, cũng hợp lý chứ. Ừm. OK. Ừm. Học tập nhiều. Ừm. Đồng ý, <laughs> có rất là nhiều. À. Ừm. À, định hướng nghề nghiệp, ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng. Ừm, bây giờ thì gần như là cái ngành giáo dục nó đang chuyển mình và gần như là tiếp cận đến cái thực tiễn nhiều hơn á. Vậy nên là cũng có nhiều những cái cơ hội để cho các bạn ấy có thể tìm hiểu về các cái ngành nghề sớm hơn. Nhưng mà đúng là ở cái giai đoạn của bạn như bạn nói là hồi nãy bạn nói năm 2016, đúng hông? Thì có thể đến lúc đấy vẫn còn chú trọng quá nhiều vào những cái việc thi cử, nên là cái cơ hội để bạn được tiếp xúc nó cũng chưa có nhiều. Ừm. OK. Thế thì có một cái câu hỏi khác nhá, thì bây giờ nếu như trong trường hợp mà cái thị trường lao động nó thay đổi đi, hoặc là có ai đó hay là bản thân bạn muốn thay muốn đổi cái nghề của mình ở tuổi 30 hay là 40 á, thì bạn có cái kế hoạch gì hoặc là có một cái sự chuẩn bị gì không? Và mình cần phải có những cái yếu tố nào để cân nhắc, ví dụ như là tài chính, kỹ năng hay là những cái mối quan hệ không?
Đúng rồi. <laughs> Ờ, đúng rồi, lâu lắm. Ừm. Ừm, thi cử điểm số, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ.